คุณเคยมีเรื่องเล่านะคะ ที่คุณได้ไปผจญภัยกลางธรรมชาติที่ประทับใจบ้างไหมคะ? ถ้ามี เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อ๋อ ได้เลยครับ แน่นอนครับ อา สำหรับผมนะ ผมเป็นคนชอบเดินป่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ แต่ว่า เอ่อ เหตุการณ์ที่ทำให้ผมหลงรักการเดินป่าเนี่ย ก็ต้องเป็นเหตุการณ์นี้เลยครับผม คือผมเนี่ยไปเป็นเด็กวัดอยู่ที่แถววังน้ำเขียวเนาะ แล้วก็ไปเป็นประมาณ 3 เดือนเนี่ยครับ แล้วก็ได้ไปเดินป่ากับพระนี่แหละครับ ก็เหมือนไปธุดงค์กับพระไปเป็นเด็กวัดให้กับพระธุดงค์เลยครับผม อืม
โอ้ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ เดี๋ยวนะคะ ที่ไหนนะคะ? อีกทีได้ไหมคะ?
แถววังน้ำขียว เป็นเขาใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม
อ๋อ วังน้ำเขียวอยู่เขาใหญ่ใช่ไหมคะ? จังหวัด เอ่อ โคราชเนาะ หรือเปล่า? อ๋อค่ะ
ใช่ครับ ใช่ อืม น่าจะโคราชครับ ผมไม่แน่ใจ คืออยู่ตรงกลาง ๆ เขา ผมก็ไม่ ไม่ มันเป็นแบบมีแต่ป่าเนาะ ผม ก็ไม่แน่ใจ ว่ามี จังหวัดอะไรบ้างครับผม อืม
เออ ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ อันนี้ขอถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งได้ไหมคะว่า เอ๊ะ! ทำไมอยู่ดี ๆ ถึงได้ไปเป็นเด็กวัดล่ะคะเนี่ย? แล้วไปเป็นเด็กวัดในป่าด้วยนะ ไม่เลือกเป็นเด็กวัดในเมืองเหรอคะ?
ได้เลยครับผม อืม <chuckles> ไม่รู้ครับ ตอนนั้นก็แบบ อ่า ค่อนข้างจะชอบ อ่า เหมือนศึกษาศาสนาอะไรนิดหนึ่งก็ไรอย่างงี้ แล้วก็แบบมีคุณพ่อชวนไป ก็เลยไปอะครับผม แต่ก็ไม่ได้ไปเพื่อศึกษาธรรมะ หรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็คืออยากให้เราไปเปิดโลก มันเป็นช่วง อ่า ล่ะ พักฤดูร้อนพอดี Summer Break ของโรงเรียนพอดีอย่างเงี้ยครับ ก็เลย อะ มีเวลาประมาณ 3 เดือน ก็เลยลองไปดูครับผม อืม ก็มีความสุขมาก
อ๋อค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้ ตอนนั้นอายุเท่าไรคะ? ตอนที่ไปเป็นเด็กวัดเนี่ยค่ะ
อ่า ตอน ม. 3 ครับผม ก็ประมาณ 14-15 มั้งครับ ประมาณนั้นเองครับผม อืม ใช่ <chuckles>
อืม โอ้ แปลกดีเนาะ คือแบบปกติเด็ก สิบสี่สิบห้า นี่ ปิดเทอมนี่เขาไปเที่ยวกันแล้วนะ <chuckles> แต่คุณเลือกไปแบบ โอ้ ไปเป็นเด็กวัด นี่แบบเยี่ยมมากเลยอะ ค่ะ
ครับผม <chuckles> อืม ครับผม แต่ก็แบบ มันก็ ก็ ก็สวดมงสวดมนต์ทำวัตรชงวัตรเช้าบ้าง แต่ว่าหลัก ๆ นี่ก็คือเหมือนกับไปดูแลพระที่แกจะไปธุดงค์กัน อย่างเงี้ยครับ ก็คือต้องไปช่วยขนคงขนของ แล้วก็มีเพื่อนร่วม เพื่อน เพื่อนเด็กวัดเยอะหลายคนอยู่ครับ ก็แบบ มี มีน่าสนใจก็แบบ เออ ได้ผะเช่อะ ได้ไปผจญไปที่แบบ ตัวกลางเขาใหญ่เลย ทางลับประจำ วัดด้วย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่ใช่ทางเดินป่าหลัก ใช่ เป็นทางของวะ พระโดยเฉพาะ อย่างเงี้ย ก็เลยแบบ เออ เจออะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยครับ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ อุ๊ย! เป็นทางลับเลยเหรอคะ? อันเนี้ยคือ เรา เราแบบไปกับ กับพระ คือไปบิณฑบาตหรือว่าไป ไปเดินธุดงค์นะคะ?
ใช่ครับ อืม คือก็จะมี ช ช่วงที่บิณฑบาตแล้วก็ไปธุดงค์ในป่าด้วยครับ ใช่ แต่ว่าบิณฑบาตนี่ก็ทั่วไปเนาะ แต่ว่าที่แบบ ที่แบบ ที่ ที่แบบชอบนี่ก็คือ <chuckles> ไปธุดงค์ในป่าเลยครับผม ประมาณนั้นอะครับ อืม
อ๋อ เออมีทั้ง สอง แบบเลย ค่ะ อ้อ อุ๊ย! ตรงนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาแล้วนะคะ ว่า ตอนที่ไปธุดงค์กับพระในป่าเนี่ยค่ะ ตอนนั้นน่ะมีใครไปกับเราบ้างนะคะ?
ครับผม ครับ อืม ก็จะมี หมายถึงตอนไปก็พ่อแม่หย่อนไปเลยครับ แต่ว่าตอนไปกับ พระโดยตรงเนี่ย ใช่ ไปหย่อน ไว้ ใช่แล้วครับ แล้วก็มี มีแบบ อ่า เพื่อน เพื่อนที่แบบ อ่า มาเป็นเด็กวัดที่อยู่ที่วัดอยู่แล้ว แล้วก็เด็กที่หยุด summer เหมือนกันก็มีกันประมาณ 2-3 คนเองนี่แหละครับ อืม
ไปหย่อนไว้ <laughs> เอาไปหย่อนไว้ เอ็นดู ค่ะ อ๋อ ก็ไม่ได้เยอะเนาะ แต่ว่าพรอเจกต์ในการไป เดิน พรอเจกต์กันเลยทีเดียว ในการไปเดินธุดงค์ของพระเนี่ยค่ะ คือเขาจัดเอาไว้อยู่แล้วเหรอคะ หรือว่ายังไงอะคะ?
ใช่ ใช่ครับ <laughs> ครับผม อืม ครับ อ๋อ ไม่ครับ ค พระแกอยากไปนั่งสมาธิเราก็เดินตามไป แกก็แบบแกแบบ อืม ก็คือเราก็เป็น ทำ ทำตามที่แกต้องการนั่นแหละครับ มันไม่ใช่เป็นโปรแกรมไม่ใช่แบบเป็นแบบลงสมงสมัคร เราแค่แบบรู้จักพระท่านนี้ที่เชียงใหม่ อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็เลยแบบ เออ แกเหมือนกับเห็นว่า เออ เราน่าสนใจ เราน่าแบบสอน น่าแบบ อ่า น่าแบบพาไปแบบเปิดโลกอย่างเงี้ย แกก็เลยแบบชวนมาอยู่ แล้วก็พ่อก็หย่อนผมไว้ก็ เออ เป็น ประสบการณ์ที่ดีครับ ใช่ ๆ อืม
อ๋อ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ้อ เอามาหย่อน ค่ะ อ๋อ แล้ววันที่ไปธุดงค์นี่ยังไงคะ เตรียมตัวกันยังไงเหรอคะ?
อืม ก็แค่แบบ ก็คือไม่มีอะไรเลยครับ แค่แบบอยู่ดี ๆ ก็พระท่านก็บอกว่า "อืม เนี่ยไป ไปธุดงค์กัน ไปเข้าป่ากัน 3 เดือ 3 วัน 5 ประมาณ 3 วันนะ" ผมก็บอก "โอเคครับ" ผมก็นึกว่าแกจะไปคนเดียว ไม่ ก็คือผมต้องไปช่วยขนคงขนของด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ก็แบบไม่ว่าจะเป็น อ่า การ เอ่อ อาฮงอาหารเนาะ เพราะเราต้องไปถวายอาหารให้แกด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับเราเองด้วย คือแกก็ไม่ได้จะให้เราดูแลแกอย่างเดียว แกก็แบบอยากพาเด็กไปลองเปิดโลกในการเดินป่า ซึ่งผมไม่เคยเดินป่าเลยนะ ตั้งแต่ ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กจนถึงกระทั่งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลย ซึ่งยุคผมก็ไม่ใช่ยอดฮิตนะครับ การเดินป่าไม่ได้มีใครเดินเลย ก็เลยแบบ อืม เป็นเหมือนกับ อุ๊ย ก็กลัว ก็กังวล ก็ เออ แต่ก็ตื่นเต้นนะครับ เพราะว่าชอบธรรมชาติอยู่แล้ว อืม
อ๋อ โอ้! ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม <chuckles> อ๋อ ค่ะ อืม แต่ว่าจริง ๆ อะ ตอนนั้นก็คือก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคะ? แล้วพื้นที่ที่แบบ เอ่อ พระท่านไปธุดงค์เนี่ยค่ะ อยู่ห่างจากตัววัดเยอะไหมคะ?
ครับผม ครับ อืม ก็ ก็ ย ก็ไม่ ไม่เชิงครับ เพราะว่าวัดมันก็คือ <chuckles> อยู่ในป่า อยู่แล้วเนาะ ใช่ครับ แต่ว่า แต่ว่าทางเข้านี่ต้องเดินออกไปนิดหนึ่ง ออกจากตัววัดนิดหนึ่งก็คือมัน มันก็เป็นนอกเส้นทางอะครับ แต่มันก็นับว่าเป็นป่าอยู่แล้วกัน ก็คือยังไม่ทัน ยังไม่ทันจะ ไป ยังไม่ทันจะเข้าป่านะ เพราะว่าเรานั่งรถกันไปเนาะ นั่งรถกันไปก่อน เพื่อว่าจะไปหยิบอุปกรณ์ ก็เจอหมีแล้วครับ เจอ <chuckles> เจอหมีตั้งแต่ ใช่ครับ เจอหมีกำลังตบรังผึ้งอยู่อะครับ อ่า ก็คือแบบพังอันนี้นั่งรถไปเพื่อที่ ที่จะไปเหยียบเตรียมของสำหรับแบบพกพาไปเนาะ ไปที่บ้านชาวบ้านอย่างเงี้ย ก็เจอนั่งรถนั้น ก็เป็นทางลูกรัง ก็เจอน้องหมีแล้วครับ ตัวไม่ใหญ่มากน่ารัก ๆ แต่ตบผึ้งอยู่ข้างทาง
ก็เป็นป่าแหละ เนาะ <chuckles> อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ๊ย! จริงเหรอ? โอ้โฮ! อุ๊ย! ค่ะ อืม อ๋อ เหรอ เหมือน เหมือนหมีพูห์ไหมอะ? เวลาที่แบบหมี่พูห์กิน กินแบบผึ้งอะไรอย่างเงี้ย <chuckles> บรรยากาศประมาณนั้นไหม?
<chuckles> <chuckles> ก็ไม่ ไม่น่าชั่นเช่บ มันเป็นหมีคนน่ะครับ มันก็แบบตัวเล็ก ๆ หน่อย มันก็ตบ ๆ อยู่อะ ผมก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้น ก็ เอ่อ ก็เรียบร้อย ก็ <chuckles> ก็แบบ โอ้โฮ! ก็เลยยิ่งกลัวไปอีกเพราะว่า เฮ้ย! ถ้า ไป เจอหมีกาตอนอยู่ในป่าจะทำยังไง นี่ขนาดไม่ได้อยู่ในป่าก็เจอหมีแล้ว ก็ประมาณเนี้ยครับ ใช่ครับ ใช่ อืม ครับผม อืม
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ นั่นน่ะสิ เออ ยังไม่ทันเข้าเลยนะ เจอแล้ว 1 ตัว <chuckles> โอ๊ย และถ้าเราเจอใกล้ ๆ เราต้องแกล้งตายไหมอะคะ?
อืม ผมไม่รู้สิครับ ผมว่า ถึงจุดนั้นผมคงกลัวจนไม่ได้คิดจะทำอะไร แต่ว่าก็จริง ๆ อันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะ คือแต่ว่าอันนี้คนละเรื่อง ผมก็เคยเจอ เจอรอยหมีอยู่นะ คือเจอรอยเท้าหมีตอนเราแคมปิงกัน แล้วก็ไข่ที่ต้มไว้ทิ้งไว้หายไป ก็คือน่าจะหมีนั่นแหละ <chuckles> หมีมาแย่งไข่ เออ ก็แบบ ใช่ แต่อันนี้คนละทริปนะครับ ทริปนี้นี่ไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอหมีแล้วครับ หมีไปแล้ว แต่ว่าสิ่งที่แบบประทับใจก็คือ พอได้เข้าป่าไปแล้วเนี่ย ก็ อืม ก็แบบ โอ้โฮ! ก็ พระแก ก็เป็นทางลับของแกจริง ๆ นะ มันไม่ได้มีทาง แบบเส้นทางมันเดินป่าเลยอะครับ อาจจะเป็นแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ พระแกก็เหมือนกับเป็นพระธุดงค์อยู่แล้ว แกรู้ว่าต้องเดินไปทางไหน อะไรยังไง ก็พาเดินไปลึกเลยครับ ก็แบบ แล้วก็แกก็บอกว่า อันนี้นกนี้ เดินไปเดินมา นกนี้ อันนี้กิ้งก่านี้ แล้วก็แบบมีบอกแบบก็เหมือนกับ เป็น เป็น <chuckles> อันไม่รู้จะบาปหรือเปล่า? แต่ว่าพระแกก็เป็นเหมือนทัวร์ไกด์เลย เนาะ <chuckles> ใช่ครับ แกก็แบบ <chuckles> เนาะ ก็แบบแกก็สอน ก็แบบเด็ก ก็แบบทำให้เด็กแบบ เออ สนุกแบบว่าการเดินป่าเงี้ย แล้วก็มีครั้งหนึ่งเป็น แต่มีแบบว่าเดิน ๆ ๆ กำลังสนุกอยู่เลย แล้วก็พระ ก็แบบเครียดขึ้นมาเลยครับจุดหนึ่ง เพราะว่าเหมือนกับ อ่า แกเห็นรอยเดิน อืม ช้าง เห็นแบบ track ช้างอยู่ เราก็ดูไม่ออก แต่ว่าเราก็พอเห็นว่า แบบต้นไม้มันโค่นนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ แล้วแกก็เลยแบบ "เออ แต่อันนี้ต้องเดินเงียบ ๆ นะ ไม่ ไม่คุยอะไรกันก่อน ก็ต้องแบบฟังเสียงดี ๆ" อย่างงี้ ก็ เออ มันก็แบบไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวแล้ว มันก็มีหลากหลายอารมณ์ไปแล้ว เริ่มมีตื่นเต้น เริ่มมีความกลัว เริ่มมีอะไรขึ้น ก็แบบ โอ้โฮ! สุดยอดมากเลย แล้วแบบมันเย็นสบายมากครับในป่า ตอนนั้นฤดูร้อนด้วยนะ แต่ว่าแบบ อื้อฮือ อยู่ในป่าแล้วรู้สึกสบาย มาก เลยครับ แล้วเราก็เดินไป
เนาะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ว้าว! <chuckles> อ้อ เหรอ? อ๋อ ค่ะ อืม เป็นยังไงคะ? อือ! ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อะ ไม่บาปค่ะ ไม่บาป เออ ชิล ๆ อยู่ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม อ้าว! ทำไมอะคะ? อ้าว! โอ้โฮ! ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ เนาะ ค่ะ โอ้โฮ! ใช่ ๆ ค่ะ ไปเจออะไรอีกคะเนี่ย? น นอกจาก เอ่อ หมีมาแล้วนะคะ รอยเท้าช้างมาแล้วเนี่ย รู้สึกว่า เอ่อ มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เลยนะคะ แล้วเราจะไปเจออะไรอีกคะเนี่ย?
ก็เดินไปด้วยกัน อืม <chuckles> ครับผม <chuckles> อ๋อ ไม่มีแล้วครับ ไม่มีแล้วครับ ใหญ่สุดก็คือน้ำตกครับ น้ำตก เพราะว่าแบบเราไปปุ๊บ อา แกกะจะมาที่นี่เป็นจุดสต็อปแรกอยู่แล้ว ก็คือไปดูน้ำตก น้ำตกแบบ น้ำตกชื่ออะไรไม่รู้ ผมไม่รู้ ผมพยายามหาน้ำตกในแผนที่ ในแบบ Google Maps ก็ไม่เจอนะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับทาง ทับ จริง ๆ ครับ น้ำตกเล็ก ๆ แต่ใสมาก แล้วแบบคุณลองนึกภาพนะ แบบมันเป็นป่าทึบเนาะ เรา ทางเทิงมันไม่ได้แบบเป็นทางเดินปกติเลย ก็คือแบบเดินไปไหนก็ไม่รู้ อย่างเงี้ยครับ แล้วพอเราแหวกออกมาเนี่ยแบบผีเสื้อเป็น 1,000 1,000 1,000 ตัวเลย แบบอยู่เต็มโขดหินน่ะครับ แบบเป็น ผมยังงงอยู่เลยทำไมผีเสื้อเยอะขนาดนี้ แบบเดินไปแบบผีเสื้อฟุ้งอย่างกับนกพิราบเลยเนาะ ก็คือแบบ อื้อฮือ เป็นผีเสื้อสีฟ้ากับผีเสื้อสีน้ำงื้อ อ่า สีเหลือง ใช่ ก็มีอยู่สองสี ซึ่งแบบ โอ้โฮ! มันเหมือนแบบ เขาเรียกว่า เหมือนแบบภาพในมหัศจรรย์มากเลยครับ เพราะว่าแบบ อื้อฮือ คือแบบ ค อืม
อ้อ โล่งใจ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ว้าว อื้อฮือ ค่ะ โอ๊ย ใช่ คือเท่าที่คุณเนี่ย แบบแค่เราจินตนาการตามเนาะว่า อุ๊ย! เหมือนกับแบบไปยังดินแดนมหัศจรรย์ที่แบบว่าเป็นเมืองลับแลใด ๆ เนาะ แบบแหวกต้นไม้ออกไปแล้วแบบเห็นน้ำตกใส ๆ แล้วก็มีแบบผีเสื้อแบบบินขึ้นมาแบบทีเป็น 1,000 ตัว นี่คือมันเป็นภาพที่แบบเหมือนกับว่า เป็น เป็นหนังภาพยนตร์ที่ ใช้เอฟเฟกต์ลอยมาเลยนะคะเนี่ย เนาะ
ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ครับผม <chuckles> ใช่ ผมก็แบบแอบคิด จนถึงแบบผ่านมา 20 ปีแล้วภาพก็ยังติดตาอยู่เลย ผมก็เลยแบบ เฮ้ย! ตอนนั้นแบบเป็นอะไรหรือเปล่าวะ? กินเห็ดไป แล้วเมาอะไรหรือเปล่า? <chuckles> แต่ว่ามันก็ไม่ใช่น้ำตกใหญ่ อะไรอย่างงี้นะครับ มันเป็นน้ำตกแบบ น้ำตกประมาณ อ่า ประมาณ 2 ชั้นน่ะ ตึก 2 ชั้น ประมาณนี้อะครับ แล้วก็จะมีเป็นชั้นเล็ก ๆ ใช่ แต่ว่ามันก็เป็นธารน้ำเนาะ เราก็ไปเล่นน้ำกันได้ ก็แบบ เออ ลงไปเล่นน้ำกันอีกกับเพื่อน ๆ อย่างเงี้ย ก็ โอ้โฮ! สนุกเลย ครับ คือจริง ๆ จะต้องนอน 3 คืนเนาะเหมือนที่พระบอก แต่ว่าเพราะว่ามีช้างเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะกลับกัน พระก็เลยแบบ เออ ไม่ ไม่ปลอดภัย ใช่ ๆ ไม่ ไม่ ไม่ได้ค้างต่อ ก็เลยเล่น เล่นน้ำกันเนี่ยครับ ก็เล่นเสร็จแล้วก็กลับเลย พระก็แบบไม่เอาดีกว่า ช้างมันน่ากลัว
คุณไปเมืองลับแลหรือเปล่า? <giggles> เออ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ไม่ได้สูงมาก ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ไม่ เหรอคะ? วันนั้น อือ ค่ะ เออ หวาดเสียว ใช่ค่ะ เพราะว่าเอาเด็ก ๆ มาด้วยเนาะ ถ้าเกิดแบบอันตรายอะไรเนี่ย น่า น่าจะรับผิดชอบไม่ไหว แต่ว่าถ้าสมมุติว่า เราไป ไปนอนค้างคืนจริง ๆ นี่ คือมีที่พักไหมคะ? หรือว่าปักกลดนอน?
ใช่ ใช่ครับ <chuckles> ครับผม อืม อ๋อ ก็ปักกุดนั่นแหละครับ เราก็มีเต็นท์ของเรา ก็ที่ไป ที่ไปหยิบ ตอนเจอหมีเนี่ยก็คือไปหยิบเต็นท์นั่นแหละครับ เออ คือไปยืมเต็นท์ชาวบ้านเขา ก็ ใช่ ก็มีที่ ก็คือก็จะแคมป์ ตรง ตรงนี้แหละครับ ตรง ตรง อ่า น้ำตกนี่แหละ อืม แต่ว่าเพราะว่า
อ๋อ ค่ะ ฮะ! อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ก็กะว่าจะไปอยู่ตรงนั้น อืม
ใช่ เพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่า จริงหรือเปล่า แต่พระแกบอกว่า "ที่แบบ อ่า ผีเสื้อมันเยอะ เพราะว่ามันเป็นแหล่งเกลือด้วย" แหล่งเกลือตรง ตรง ตรงน้ำตก อย่างเงี้ยครับ ตรงหินน่ะ มันจะเกาะอยู่ที่หินกันเต็มไปหมดเลย ก็คือมันมี ส อ่า สารอาหารดี แล้วสัตว์อะชอบจะมาที่แหล่งเกลืออยู่แล้ว เขาจะมากิน เขาเห็นช้างก่อนหน้านี้เขาก็เลยไม่อยากให้ ช้างอาจจะมาเอาเกลือแถวนี้ อะไรอย่างงี้ เขาก็เลยกลับ ใช่ครับ เพราะปกติ อ อืม
ฮะ? ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ เหมือนกับว่า เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่า เอ่อ ช้างเขาจะชอบมาดินแบบ เอ่อ เขาชอบมากินแบบดินโป่ง อะไรเงี้ยเนาะ ดินที่เขามีเกลือใช่ไหมคะ? อ๋อ แล้วตรงนั้นก็เป็นทาง ทางที่เขาแบบมีน้ำ มีเกลือนี้ด้วยเนาะ ก็อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กอะนะคะเนาะ อืม
ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ ใช่ อืม ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ ใช่ เพราะปกติช้างไม่ได้มาแถวนี้ พระท่านแกก็บอกเนาะ มันแบบยัง ยัง ยังไม่ได้ไปลึกขนาดนั้น อันนี้อาจจะแบบ อาจจะหลงมา หรือว่าอาจจะแบบ แกอาจจะดูผิดก็ได้ แกก็ไม่มั่นใจ 100% แต่แบบมีสิทธิ์ที่เป็นช้างเยอะ อย่างเงี้ย แกก็เลยแบบ เออ ไม่เป็นไรดีกว่า ถือว่ามาครั้งแรก ถือว่าแบบซอฟต์ ๆ หน่อย แต่แกก็ไม่ให้ปล่อยง่ายนะครับ ก็เลยแบบขากลับก็เลยให้วิ่งกลับครับ ก็เลยวิ่งในป่าเนี่ยเลย แล้วก็ เราก็ขึ้นมาสูงนะครับ ก็คือแบบ โอ้โฮ แล้ว ถ้า แล้วคุณต้องลองนึกภาพแบบพระแบบ แบบ แบบ แบบแต่งตัวจริงจังมากเลยนะ แต่แกเหมือนเดิน แต่แก ผมวิ่งตามยังไงก็วิ่งไม่ทันเลย ก็เลยแบบ โอ้โฮ! ใช่ ก็เหมือนแก แกเดินไวนั่นแหละครับ ก็ ก็ไม่ได้ลอยฟงลอยฟ้าอะไรเนาะ แต่ว่าแกก็แบบ <laughs>
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้าว ทำไม? อ๋อ ค่ะ เหรอ? ค่ะ อ๋อ ไม่ กำลังนึกภาพเลยว่า หรือลุก หรือว่าแบบพระท่านลอยไปหรือเปล่า? อันนี้เป็นพระจริงหรือเปล่า? หรือว่า <chuckles> เป็นอะไร? <chuckles> ตอนนี้จินตนาการไปใหญ่แล้วนะ ค่ะ
เออ อือ <chuckles> อ๋อ ก็พระจริง ครับผม ก็ ก็แกก็เดินไว แกเหมือนกับรู้ทาง รู้ว่า จะต้องเหยียบตรงไหน เพราะทางมันชันอะครับ แกว่า แกก็แบบ แกก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นเนาะ ก็ยัง 30 กว่าอยู่ เป็นพระหนุ่มอยู่ อย่างเงี้ยครับ ใช่ ก็แบบ เออ เราก็ ว เราก็วิ่งตามกัน โอ้โฮ แบบตอนแรกขึ้นไปถึงจุดนู้น ก็ประมาณแบบ โอ้โฮ 4 ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึง แต่ขวากลับนี่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงเลย ผมแบบ โอ้โฮ! สุดยอดมาก ใช่ วิ่งลงมาก็แบบรู้สึก โอ้โฮ เหนื่อยแบบไม่ไหวเหมือนกัน แต่ว่าแบบ อื้อฮือ กลายเป็นแบบประทับใจมากเลยเส้นทางนี้ เพราะว่ามัน มันให้เราแบบ อารมณ์แบบ อื้อฮือ! หลากหลายมากเลย ตั้งแต่แบบความตื่นตาตื่นใจของน้ำตกเนาะ ความสนุก การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับการเล่นน้ำ อะไรอย่างเงี้ย ความกลัว ความท้าทายของรอยช้าง ความแบบประหลาดใจของแบบผึ้งกับ <chuckles> น้องหมี แล้วก็แบบ เออ ความตื่นเต้นในการวิ่ง มันก็กลัวเนาะว่า เราจะล้มหรือเปล่า อย่างเงี้ย แต่เราก็ ก็เราต้องตามพระให้ทัน ไม่งั้นเราหลง ป่า อย่างเงี้ย ครับ แล้วก็เหมือนมันไม่มีทางเลือกเลย ก็เลยต้องวิ่งสุดตัวแบบไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งได้ไวขนาดนี้เหมือนกัน ก็แบบ อื้อฮือ แต่เป็นประสบการณ์ที่แบบ ใช่ ทำให้ผมหลงรักป่า แล้วก็การท่องเที่ยวที่แบบเหมือนกับว่า Hidden Gem เนาะ แบบ ผมแบบ แบบ เพชร เพชร ในที่แบบ เราเจอแบบความลับ อย่างเงี้ย เหมือนเป็นที่เที่ยวลับ อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลย อะ กลายเป็นคนชอบแนว ๆ นั้นไปเลยครับผม อือ
ค่ะ อ๋อ พระหนุ่ม โอเคค่ะ อ้อ อ๋อ วิ่งลงมา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เออ เออ ค่ะ โอ้ นั่นน่ะสิคะ อืม โอ้โฮ นี่ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็ดีค่ะ เพราะว่าเรา ขนาดเราฟังนะ เรานึกภาพตามนะ ก็ยังอยากจะแบบไปเจอบรรยากาศ ประสบการณ์แบบนั้นสักครั้งหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าคุณน่ะเคยได้แบบลองกลับไปสักครั้งไหมคะ?
ครับผม อือ <chuckles> อืม ครับ ก็ ก็คือลองไป แต่ว่ามันไม่ได้เนาะ ต้องไปกับพระจริง ๆ คือว่า เราเป็น มันเป็นทาง ทาง ทางลับจริง ๆ ก็คือแบบ ใช่ ผมยังจำทางเข้าได้อยู่ แต่ว่าคือแบบ อื้อฮือ ทางเข้านี่คือไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับ เป็นแค่แบบรูเล็ก ๆ อย่างเงี้ย เราก็ต้องเดินเข้าไป ก็ เคยจะไปแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไป เหมือนกับว่า ผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีแล้ว แล้ว แต่ว่าเราก็พยายามหาประสบการณ์อย่างงั้นอีก ซึ่งเราก็เจอนะ ก็เจอสิ่งที่คล้าย ๆ กัน แบบนี้เหมือนกันครับผม อืม
เออ ค่ะ ทางลัดจริง ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ วันนี้ได้ฟังสิ่งที่คุณประทับใจนะคะ เรากะ ก็ประทับใจไปด้วยเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าสมมติว่า มีโอกาสครั้งหน้านะคะ ก็คงได้คุยกันใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะ
<chuckles> ครับผม ครับ สวัสดีครับ